Ờ, bạn ơi! Bạn có thể kể cho mình nghe về một cái quyết định á, mà bạn cho rằng á là cái quyết định đó nó làm cho bạn hối tiếc nhất hông?
Ừm. Ờ, để mà kể về cái quyết định mà khiến cho mình thấy hối tiếc nhất á, mình nghĩ là cái quyết định là, ờ, khi mà mình tốt nghiệp lớp 12 á và mình thi đậu cái trường đại học á, mà mình lại không quyết định nhập học mà mình lại chọn là đi xuất khẩu lao động á bạn.
Ôi! Vậy á hả bạn? Vậy là bạn đã đậu đại học rồi, nhưng mà bạn hông có chịu học ừ, chịu đi học mà bạn lại đi xuất khẩu lao động, vậy thì không biết là cái điều gì lại khiến cho bạn quyết định như vậy ha?
Ừm. Ừm. À. Ờ, thật ra á là lúc đó mình học đại học là mình học ngành kế toán, thì thật ra là mình cũng rất là thích ngành kế toán đi, nên là mình có đăng ký vào cái trường đó và đã được trúng tuyển luôn. Nhưng mà khi mà tới cái thời điểm mà nhập học á, thì cái trường đó là cũng là một cái trường tư á bạn, nên là gia đình mình á thì lại hông có đủ điều kiện để có thể là cho mình đóng học phí và, ờ, chuẩn bị để đi học, tại vì trường đó là ở xa nơi mình đang ở á, thì mình phải ở trọ, ừm, và những cái chi phí khác nữa thì nhà mình hông có thể là có đủ khả năng để có thể là lo cho mình học hết 4 năm đại học. Nên là lúc đó mình thương ba mẹ mình rất là nhiều và lúc đó thì nhà mình cũng rất là nghèo và cũng có một vài cái khoản nợ nữa, thì do hồi trước là nhà mình thì cũng làm nông thôi nên là nhiều khi để mà lo cho mình ăn học á, ừm, nên là họ cũng đã vay một số tiền thì nói chung là những cái khoản vay đó cũng liên quan đến cái việc chăm sóc bản thân mình thôi, nên là lúc đó mình cảm giác là, à, mình cảm giác là hơi hơi có lỗi với ba mẹ, xong rồi lúc đó nha mình vô tình á mình có lên mạng và mình thấy có một cái trung tâm, nó có, gọi là, cái môi giới mà xuất khẩu lao động Nhật Bản á bạn.
Ừm. Là học phí đắt, đúng hông? Ừm. Ừm. Cũng khó khăn. À! Môi giới xuất khẩu lao động, đúng hông? Nhưng mà cho mình hỏi cái đi, cái lúc mà bạn, ờ, nhận được cái giá giấy báo nhập học á, xong rồi bạn chợt nhớ lại là nhà của bạn hông có đủ tiền á thì cảm xúc trong bao trong bạn lúc đó như thế nào ha?
Đúng vậy. Ừm. Ừm, ờ, khi mà, ờ, cái thời điểm mà mình đăng ký á, tại vì mình có đăng ký thêm một số những cái nguyên nguyện vọng của trường công khác nữa, nhưng mà mình lại không có đậu, chỉ có đậu mỗi cái trường tư này thôi, thì trường tư này học phí thì nó cũng đắt đỏ hơn những cái trường công khác. Thì lúc đó mình đầu tiên là mình cảm giác là mình thấy hối hận vì lúc trước mình đã không có hội là mình học hành mà hơi hông có được nghiêm túc lắm á, nếu mà mình học cố gắng học nghiêm túc hơn một chút nữa thì có thể là mình đã đậu được cái trường và học phí tốt hơn rồi. Và mình cảm giác là, à, bản thân rất là, ờm, cảm giác là thấy có lỗi với ba mẹ. Tại vì ba mẹ khi mà biết tin mình đậu á thì cũng đã r lo lo lắng rất là nhiều và có nghĩ cái cách là có thể là sẽ vay thêm, hoặc là bán đất để có thể là cho mình để mà học đại học á.
Ừm. Ừm. Để có thêm tiền học đó.
Đúng rồi, nên lúc đó mình cảm giác là có lỗi với ba mẹ, rồi mình thấy á nói chung là cảm xúc của mình buồn rồi hỗn độn nhiều thứ lắm, nên là mình có suy nghĩ là, à, hay là bây giờ mình quyết định là, ờ, mình sẽ hông học đại học và mình có thể là mình đi làm, ờ, 1-2 năm để mình tích góp, ơ, công việc tích góp tiền á. Là mình tiền để học đại học, nhưng mà vô tình mình thấy một cái trung tâm môi giới và mình thấy là cái mức mà, ờ, lương á, hàng tháng á, mỗi tháng là 50 triệu thì mình thấy là, à, cái mức lương này nếu mà mình cố gắng đi trong tầm 4 đến 5 năm đi thì mình sẽ có một cái đủ số vốn để có thể mình trả nợ cho ba mẹ.
Ừm. Cái gấp tiền đó, đúng hông? Ừm. Ờ, vậy là lúc đó là cũng bạn là đang rất là khao khát để kiếm tiền để mà, gọi là, trả nợ cho ba mẹ. Vậy thì cái lúc mà bạn đưa ra cái, ừm, cái khi mà bạn, gọi là, không có học đại học á là bạn đi tìm cái trung tâm đó đó, thì bạn có tâm sự hay là chia sẻ với bạn bè hay với ai hông?
Ừm. Ờ, thật ra là lúc đó á là mình cũng hông có chia sẻ với ai hết. Tại vì lúc đó mình cảm giác là mình bị tự ti bản thân á. Là do là mình học hông có tốt mà đậu cái trường nói chung là nó cũng, ơ, trường tư nhân á, thì nó cũng hông mình hay ngại với bạn bè. Mình sợ như là bạn bè đánh giá mình hoặc là, ờ, cảm giác gọi là bị thương hại mình á. Nên là mình cũng
Ừm. À, cái bạn hổng chia sẻ luôn?
ngại chia sẻ với bạn bè. Còn ba mẹ mình á, thì mình cũng giấu những cái, gọi là, cái cảm xúc của mình với ba mẹ. Tại vì mình sợ thấy ba mẹ buồn á, thì mình cũng cố tỏ ra là vui vẻ thôi. Và khi mà mình quyết định, ờ, mình đi, ơ, xuất khẩu lao động đó, đó, thì mình thấy cái thời điểm đó mình cũng hơi là vội vàng. Mình có nghĩa là cái lúc đó là tâm trạng cảm xúc của mình rất là hỗn độn rồi mình lại có giống như là một cái phao cứu sinh á.
Ừm. Kiểu lúc đó cũng cũng còn trẻ quá mà. Nên là bạn cũng chưa có những cái suy nghĩ thật sự là sâu sắc đó. Ừm, vậy thì là bạn có thể kể thêm cho mình về cái quá trình mà bạn tìm kiếm cái, ờ, thông tin việc làm và cái xuất khẩu lao động đó cho mình nghe thêm, được hông?
Đúng rồi! Ừm. Ờ, như mà mình nói á, khi mà mình đang cảm giác tuyệt vọng á, thì mình thấy cái công việc đó khá là, gọi là, tốt. Ờ, lương thu nhập, ờ, ổn mà công việc thì có vẻ nhìn cũng có vẻ là cũng hông quá là cực khổ đi. Thì mình nói là giống như một cái phao cứu sinh của mình á, thì mình cũng hông có nghi suy nghĩ gì nhiều. Mình thấy là, à, bây giờ mình sẽ cố gắng đi tầm 4 đến 5 năm, mình về nhà mình có tiền để trả nợ ba mẹ và mình có thể là mình sẽ học lại đại học cũng được. Nên là lúc đó mình cũng, ơ, không có mình không có tìm kỹ. Mình không có tìm hiểu kỹ mà mình cũng đã đăng ký luôn. Ờ, và đăng ký, cái, cái, xuất, ơ, xuất khẩu lao động đó đó. Thì khi mà mình đã hoàn tất hết tất cả thủ tục rồi, thì á, ờ, khi mà đi thì mình cũng phải đóng một cái khoản phí nữa. Lúc đó thì mình cũng mới, lúc lúc đó thì mình mới báo cho ba ba ba mẹ mình, tại vì mình cũng tự làm hồ sơ luôn. Khi mà, ừm, ba mẹ mình biết tin á thì ba mẹ mình cũng khá là buồn á bạn.
Cũng nghĩ tới tiền thôi đấy ha! Ừm. Ừm. Phải đóng phí. À! Ừm. Ừm, vậy là lúc đó là không biết là cái phản ứng của ba mẹ như thế nào ha? Tại vì bạn nói là bạn đã giấu nhẹm cái thông tin mà bạn đi xuất khẩu lao động trong suốt cái quá trình mà bạn làm hồ sơ luôn. Đó, vậy thì lúc đó là bạn vừa là, gọi là, thiếu tiền để mà nộp hồ sơ, rồi lúc đó ba mẹ cũng vừa mới biết nữa, thì không biết phản ứng lúc đó như thế nào ha?
À, lúc đó nha, ba mẹ mình rất là sốc, kiểu như là, tại vì trong quá trình mình làm mình đâu có báo với ba mẹ ba mẹ mình biết đâu, thì tưởng đâu là mình đang chuẩn bị để học đại học không à. Khi mà mình trình bày cái lý do á là, ờ, như là mình nói là mình muốn là phụ giúp giúp gia đình. Và mình thấy là mình có thể là dành 4-5 năm ở nước ngoài để mình có thể là kiếm một cái khoản thu nhập á, thì ba mẹ mình cảm giác rất là buồn, lúc đó ba mẹ mình khóc luôn. Giống như là cái cảm giác của khi khi là ba mẹ mà lại không có đủ khả năng mà chăm lo cho con cái á mà để cho con có thể là đi qua một cái đất nước xa xôi như vậy để mà kiếm thêm á thì ba mẹ mình rất là buồn. Nhưng mà mình cũng đã chia sẻ là, ờ, cái quyết định này là bản thân mình cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, nhưng mà thật ra là mình nói dối thôi chứ mình cũng đâu có tìm hiểu kỹ gì đâu. Mình chỉ thấy là, à, nó ổn rồi mình đăng ký thôi, rồi như vậy thấy ba mẹ cũng mình thuyết phục được ba mẹ và ba mẹ cũng cho
Ừm. Ừm, bị sốc mà, đúng hông? À, là thuyết phục được luôn ha.
Ừm, có nghĩa là mình cũng nói dối là mình đã tìm hiểu kỹ và cái phần mức lương rồi thấy công việc nó cũng nhẹ nhàng, thì mình cũng nói dối để mình được đi mà, tại vì lúc đó đối với mình á cái việc kiếm tiền l là cái vấn đề quan trọng nhất, còn những thứ khác ví dụ như là công việc cực khổ hay là như thế nào á, thì mình không muốn nói cho ba mẹ sợ ba mẹ mình lo á bạn.
Ờ, vậy thì coi như là lúc đó là bạn cũng rất là can đảm luôn. Mà lúc khi đó là, ờ, ba mẹ thì lúc đầu là cũng sốc ha, xong rồi, kiểu như là, ngoài ba mẹ thì có ai đó mà can ngăn cái quyết định đó của bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra á là, ờ, khi mà thời điểm đó, khi mà mình chuẩn bị đi là lúc đó mình thuyết phục được ba mẹ rồi á, thì thời điểm mình chuẩn bị đi mình có tâm sự với lại bạn bè mình á là, à, mình cũng sắp chuẩn bị đi thì mình muốn có một cái buổi gặp, gọi là, tiệc- tiệc chia tay á, thì thời
Ừm. À, à, chia tay đồ đó.
Giờ mình nó mới mới nhận mới biết là mình chuẩn bị đi rồi thì lúc đó mọi người cũng nói là, ờ, sao trước khi đi hổng có báo với bạn bè mình để để bạn có thể là tìm hiểu phụ cho hoặc là như
Bạn bè cũng sốc đó nha ha.
Xong rồi mọi người rất là sốc nhưng mà mình nói là, ờ, tại vì mình ngại nhiều thứ nên là mình cũng hông có muốn tâm sự với bạn bè, tại vì khi mà thời điểm mà chuẩn bị nhập học đại học á thì mọi người cùng đều bận rộn á thì mình sợ là phải làm phiền. Và mình cảm giác là mình tự ti bản thân nhiều á, nên là lúc đó thì mọi người, bạn bè mình cũng nói là thôi nếu mà đã quyết định như vậy rồi á thì bạn bè mình sẽ ủng hộ mình. Nhưng mà nếu mà có vấn đề gì á thì cứ liên lạc về Việt Nam thì nếu mà bạn bè mình có thể giúp á, thì sẽ cố hết sức giúp cho mình.
Ừm Ừm. À, như vậy có thể thấy là mặc dù á là, ban đầu á là, gọi là, mọi người cũng khá là lo lắng cho bạn đi, nhưng mà rồi sau đó thì ai cũng ủng hộ cái quyết định này của bạn ha. Đó, vậy thì khi mà bạn qua bên nước ngoài đó thì cái cuộc sống lúc đó nó như thế nào mà bạn cho rằng là, à, bây giờ là bạn cảm thấy nó hối tiếc?
Ưm. Đúng rồi. Ừm, khi mà và qua nước ngoài rồi á, thì mình mới thấy là, à, cái việc này nó hổng có như nó không có như là tốt như là mình nghĩ nha. Tại vì thứ nhất á là công việc mình chọn là công việc làm làm mà làm nông trại á, thì nó phải đứng ngoài nắng rất là nhiều. Và mình phải dành 10 tiếng một ngày để mình có thể là mình chăm sóc cây, mình ừm, mình lúc đó thì mình cũng chỉ là hình dung mang máng thôi nhưng mà hông có nghĩ là nó lại là, ờ, như vậy, nhiều như vậy, rồi nhiều khi mình muốn kiếm thêm á, thì mình sẽ tăng ca thêm 1 ngày là tầm từ 2-4 tiếng nữa là trường, ờ, xuất khẩu lao động á, chỉ có nghĩa là mình chỉ đi làm việc xong rồi mình về mình ngủ, mình ăn, mình ngủ. Ơ, cuộc sống mình 4-5 năm trời nó chỉ vay quay quanh nhiêu đó thôi. Với lại á, là con người á, người ta sẽ hông có người ta người nào cũng muốn là kiếm tiền, người ta cũng hông có muốn là kết bạn hoặc là muốn tâm sự gì hết.
Ưm. Ôi, cũng cực quá đó nha. Ừm. Ôi, vất vả lắm. Gọi là, cô đơn lắm ha.
Rất là cô đơn với lạc lõng luôn. Nhưng mà mình lại hông có dám báo về cho gia đình sợ ba mẹ mình lo á, nên là mình vẫn cố giữ rồi mình kìm nén những cái cảm xúc á đó trong một thời gian dài luôn, dẫn đến cái việc là sức khỏe tinh thần của mình nó giảm sút rất là rõ rệt luôn á.
Ừm. Ờ, như vậy là có thể thấy là cái môi trường và cái cuộc sống khi mà qua bên đó thực sự là nó cũng sẽ không có màu hồng như là bạn nghĩ ha. Và nhất là đối với một cô bé là chỉ vừa mới 18 tuổi thôi, mà đã phải qua đó là phải trang trải rất là nhiều thứ xong rồi tự một mình mình vừa đi làm mà vừa lo lắng những cái chi phí sinh hoạt nữa. Thì những lúc đó chắc hẳn là chắc là bạn cô đơn, rồi lúc đó là bạn có mong là mau mau quay trở về nước hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Có nha, thời điểm á 1-2 năm đầu tiên á, thật sự là mình rất là khủng hoảng luôn á. Tại vì mới qua mình chưa có thích nghi được, công việc thì nhiều, con người thì người ta lại xa cách á. Nên là mình nhiều thứ mình áp lực nhưng mà mình cũng tự nhủ bản thân á, là bây giờ mình đã hối hận về cái quyết định này rồi thì mình vẫn phải cố gắng theo đến cùng. Tại vì khi mà qua đây phải đã đóng một cái khoản phí rồi thì nếu mà mình bỏ về ngang á, thì thứ nhất là mình sẽ mất cái khoản phí đó luôn. Thứ hai là cái định hướng là cái việc là kiếm thêm, tại vì thu nhập thật ra là cực nhưng mà thu nhập á thì cũng ổn so với cái việc làm Việt Nam. Nếu mà thì mình có thể là trả nợ hết cho ba mẹ á, thì mình nghĩ về gia đình á mà mình ngày ngày mình cố gắng hơn. Thì qua cái khoảng giai đoạn từ, à, từ năm thứ 3 trở đi á thì nó có vẻ là đỡ hơn rồi, nhưng mà thật sự á là cuộc sống ở nước ngoài nó rất là cực khổ, nó rất là cô đơn.
À, mình phải kiên trì, đúng hông? Ừm, ừm, cũng để dành được. Thấy cô đơn, đúng hông? Ừm, rất cực và cô đơn. Ừm. Như vậy thì sau bao nhiêu năm thì bạn, à, quyết định quay về nước?
Mình nhớ nhà rất là nhiều. Tại thật lúc đó là sau mà cái hợp đồng của mình nó ra là 5 năm, lúc đó khi mà về nước thì mình cũng đã tầm là 23 tuổi rồi.
Ưm. Vậy thì cái lúc đó đi, cái lúc đó là lúc mà bạn 23 tuổi thì lúc đó là bạn bè của bạn là cũng là bắt đầu là tốt nghiệp đại học hết rồi, bắt đầu đi làm á. Vậy thì cái khoảnh khắc đó đó, có bao giờ bạn cảm thấy rất là tủi thân không? Bởi vì bây giờ thì mình thực sự là mình cũng có tiền, bạn cũng có tiền đi, nhưng mà bạn lại không có những cái cơ hội, gọi là, được tốt nghiệp đại học với bạn bè đó, cảm giác lúc đó của bạn như thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Cảm giác lúc đó mình lại tự ti tiếp, dù là mình có một khoản tiền có thể là trả nợ cho ba mẹ và có thể là dành dụm được một ít đi, thì mình cảm thấy là, à, mọi người đã có một cái tấm bằng đại học, có thể là làm những công việc mà các bạn của mình yêu thích. Còn mình á, thì về đây, giống như là, đã bắt đầu lại từ đầu rồi, thì mình rất là hối hận về cái quyết định của mình. Nhưng mà hối hận thì mình cũng hổng có làm được gì á, thì từ cái đó thì mình có suy nghĩ, có những cái cách để mình có thể là, ờ, khắc phục được cái à, đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi. À, khắc phục lại, đúng hông? Vậy thì không biết là, ừm, những cái trong cái khoảnh khắc đó thì bạn đã quyết định làm những cái điều gì để mà bạn khắc phục lại, để mà bạn, c tiếp tục bạn vươn lên, bạn phát triển cái bản thân của bạn ha?
Ừm. Ừm. Thì lúc đó nha, đầu tiên khi mà mình về Việt Nam á, thì mình dành thời gian cho bà mè nhiều hơn. Tại vì, ờ, khoảng thời gian mà 5 năm mình ở nước ngoài á, thì nó mà cũng hông có thời gian dành cho gia đình. Nên là mình ở nhà cùng với ba mẹ và phụ cái việc gia đình một thời gian. Xong sau đó là cái đồng thời cái việc phụ gia đình á, thì mình cũng bắt đầu là mình, ờ, ờ, chuẩn bị là nộp những cái trường mà đại học á. Thì thứ nhất là mình có tìm hiểu những cái trường mà có thể xét học bạ, hoặc là mình cũng đang có hướng nghỉ á.
Ừm. À, là có ý định học thêm, học tiếp tục học, đúng hông?
Lại, đúng rồi, tiếp tục học. Đó, cũng may mắn, có một cái trường nó cũng là xét học bạ và học bạ của mình cũng phù hợp. Với lại cái trường đó thì, ờ, sau khi mình suy nghĩ đắn đo cũng rất là nhiều, tại vì mình nghĩ á, là bây giờ mình đã hơi lớn rồi mình đi học á, thì có, gọi là, bị bạn bè chê bai hoặc là người khác nhìn vô nói này nói kia hay không. Nhưng mà mình đã suy nghĩ rồi mình phải sửa sai cái quyết định của mình
Ừm. Đúng rồi, phải khắc phục lại, đúng hông? Ừm.
Đã tự tin và đăng ký vào cái ngành kế toán như mà cái ngành mình yêu thích á, vào một cái trường đó thì lúc đó thì mình cũng có tiền để mà mình có thể là trang trải việc học nè. Thì khi đó mình đăng ký lại việc học, xong rồi đồng thời á, là mình, ờ, à, cũng có làm thêm những cái một việc lặt vặt khác á, để vừa có thêm kinh rồi vừa có tiền
À. Cũng được ha. Ừm, nói chung là bây giờ là bạn cũng đã, gọi là, cố gắng để khắc phục lại những cái quyết định, gọi là, nông nổi và bồng bột của bạn ngày xưa ha. Thì bây giờ cũng đã cố gắng là để đi học lại nè, để tiếp tục phát triển cái con đường học tập của mình, thì sau này nó cũng sẽ có những cái sự nghiệp mình, gọi là, tốt hơn nữa. Nhưng mà để mà nói thì là nếu mà được quay lại của bạn của những năm 18 tuổi đó, thì bạn có còn, gọi là, ờ, quyết định đi xuất khẩu lao động nữa hông?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Nếu mà được quay trở lại á, thì mình nghĩ là mình không, mình sẽ hông đi xuất khẩu lao động được nữa. Tại vì á, thật ra là có một khoản tiền nhưng mà đánh đổi quá nhiều thứ, quá nhiều thời gian của mình thì lúc đó mình có thể là mình sẽ chọn ở Việt Nam. Mình ở gần ba mẹ mình hơn và mình có thể là đăng ký có nghĩa là mình sẽ ôn lại ôn lại 1 năm, thì trong thời gian ôn tập đó đó, thì mình có thể là làm thêm những cái khác để mình có thể là ờ, cái tiền sinh hoạt và mình có thể là dành dụm để mà mình đóng tiền học phí. Thì lúc đó nha, mình có thể là ở gần ba mẹ hơn và có thể là, ờ, sống, ơ, cùng cái thời điểm với bạn bè của mình cũng là học đại học nè, và được ở Việt Nam.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn, đó. Đúng rồi. Vậy thì theo bạn nha, ờ, bạn có nghĩ là mỗi cái quyết định mà sai lầm trong cuộc đời đó thì đều sẽ lại cho bạn những cái bài học rất là vô cùng là đắt giá đối với bạn hông?
Ừm. Ừm. Đúng á nha. Mỗi cái quyết định á, thì nó đều là, ờ, một cái, gọi là, một cái hướng rẽ khác trong cuộc đời mình á. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại á, thì nếu mà có những cái quyết định sai lầm á, thì mình sẽ có sự nuối tiếc, nhưng mà mình hông có nên là nuối tiếc quá nhiều. Mình có nên là theo cái suy nghĩ á là mình nên hướng về phía trước. Những cái bài học học trong quá khứ á, là một cái phần tạo nên con người của mình hiện tại á. Thì dù gì nó cũng giúp cho mình tiến bộ hơn mỗi ngày, nên là mình đừng có nhìn quá về tiêu cực và tự dằn vặt bản thân mà, à, hạn chế cái sự phát triển của mình trong tương lai.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn, bởi vì có vấp ngã á, thì mới có trưởng thành chứ, đúng hông? OK nha, hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều bởi vì những cái chia sẻ của bạn vô cùng là sâu sắc về những cái quyết định mà khiến cho bạn hối tiếc trong cái cuộc đời của mình ha.
Đúng rồi. Ừm. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của mình ha.
Bye bye.